Ähm, also, ich finde, das hat so richtige Sommer-Vibes und ich muss auch immer daran denken, wie ich früher als Kind, äh, im Sommer Fahrrad gefahren bin und dann dabei diese Lieder gehört habe. Und, ja, das ist einfach das hat 'ne schöne Melodie, das ist auch so einfach 'n sorgenloser Text und alles in allem halt einfach, äh, ein Sehr-Guter-Laune-Song, ja.
Mhm. Mhm. Okay, also, die Melodie, der Text und der Beat jetzt, <chuckles> halt so gesehen, gefällt dir. Mhm. Und, hast ja schon gesagt, du hast verbindest f äh, Erinnerungen mit deiner Kindheit so.
Ja, genau, ja. Genau. Also, das ist so das ist so 'n Künstler, mit dem ich aufgewachsen bin quasi. Also, das ist damals, wo ich so, ich weiß nicht, 13, 14 war oder so, da sind diese Songs ganz viral gegangen und jeder hat das gehört und auch in der Schule hat das jeder gehört und deswegen war das so 'n so 'n ganz großes Ding einfach.
Mhm. Mhm. Okay. Okay. Ah, ich frage deswegen wegen dem „The Crow.” Ich, äh, meine zu wissen, dass es da 'n 'n Film gibt.
Das weiß ich gar nicht tatsächlich. Also, kann vielleicht gibt es da einen, vielleicht ist das total an mir vorbeigegangen. 'Ne Neuverfilmung sogar?
Mhm. Und da gibt's sogar 'ne Neuverfilmung. Also, soweit ich, äh, mitgekriegt habe, war bei Amazon doch, äh.
Ah. Ja, ja, ich habe leider kein Amazon Prime, deswegen bin ich da nicht so drin, was da <chuckles> was da so für Filme und so gibt. Deswegen, vielleicht ist das wirklich einfach an mir vorbeigegangen, ja.
Ach so. <chuckles> Okay. Mhm. Ja, viellei kann kannst ja mal vielleicht interessiert dich das ja, ja.
Ja, kann ich mal schauen, ja. Auf jeden Fall.

Ähm, an an Künstler oder an
Ja, oder an Künstler, die du selbst hörst, wo du sagst: „Hey, das lohnt sich, da mal rein zu hören“, oder Songs, die du kennst, wo du sagst, „hey” Jemand, der zum Beispiel gern Pop oder Hip Hop hört oder
Ja.
ja, Metal oder <chuckles> wo du vielleicht s so was empfehlen kannst und sagst: „Hey“, also, so wie damals The Crow oder jetzt heute, hm, Denian oder wie wie wie hieß der?
Dorian hieß er, Dorian. Genau.
Dorian, genau. <chuckles>
Ja, also, ich höre gerne so ab und zu höre ich mal Billie Eilish, manchmal höre ich auch Ayliva, wenn's so, äh die macht ja so deutsche Songs. Und was ich aber auch sehr gerne mag, ist Julia Wolf zum Beispiel, die macht auch so 'n bisschen N ne, das ist, äh, Amerikanerin, also, die macht englische Musik und das ist auch so 'n bisschen Ja, das stimmt, das ist wirklich ist 'n d sehr deutscher Name, ja.
Mhm. Deutsche Künstlerin? Oh wow, das hört man ja gar nicht raus so. <laughs> Voll in der Falle. <chuckles> Okay.
Ja. Also, die macht auch so 'n bisschen melancholische Musik, aber auch mit so 'n bisschen das ist so 'n bisschen rockiger, da ist, äh, sehr viel E-Gitarre und so, das mag ich auch.
Mhm. Ah, okay. Ja, E-Gitarre, ähm also, du bist jetzt, äh du magst dann wahrscheinlich nicht nur die Metal-Schiene, sondern da gibt's doch so 'n neuen Trend. Das geht so 'n bisschen in die Pop-Richtung. Aber mir fällt jetzt dieser Name nicht ein.
Ähm.
Kommt aus aus'm Japanischen, glaube.
Ach, K-Pop meinst du? <chuckles> J ja, also
Ach genau, ja, K-Pop, du sagst es. Mensch, du kannst Gedanken lesen. <chuckles> Ja. Ich finde es total übertrieben so, we weil du hörst da bei jedem Ding so 'n Solo, wo dann kurz so voll das das Solo rein gebombt wird so. Macht macht manchmal gar keinen Sinn in meinen Augen. <chuckles> Oder ich finde es halt total übertrieben.
ich kenne es, ich kenne es, aber K-Pop ist jetzt tatsächlich nicht so meins. Äh, ja, ja, ja, total. Ja, 100 Proz aber Ich auch, ich auch. Also, ist auch, äh, überhaupt nicht meine Richtung. Ich mag das auch nicht. Also, äh, es gibt viel vielleicht mal
Ja, dieses Wort, das ist mir das fällt mir nie ein. Das ist echt ja. Ja, ist es jetzt so modern, oder? <chuckles>
Ja. Also, es gibt da so Ja, total, auf jeden Fall. Also, ist sehr viel mit Korea und Japan und so gibt's ja auch viele jüngere Leute, die das dann hören und so, ne? Korea koreanischer Pop.
Okay. Ah, Korea, mhm. Okay. Okay. Ja, und du hörst das so was nicht. Du findest das
Ne, also, es gab mal 1 Song, den ich ganz gerne mochte. Das war von aus so 'nem Film auch.
zu über Mhm.
Ähm, aber ansonsten, die diese ganzen Sachen, die man immer hört, diese ganzen Gruppen, die es gibt, BTS und so, keine Ahnung, das ist alles nicht so nicht so meins.